Ja.
Wer s wer sagt das denn überhaupt? Ist das deine Vorstellung oder ist das etwas, weil du das im Außen beobachtest?
Weißt du, das frage ich mich dann auch manchmal, weil, äh, das ist so ganz blöd. Ich sehe dann irgendwie jetzt <sighs> ja, blödes Beispiel, irgendwie jemand, der mit 50 Jahren oder so 'ne Snapback trägt und dann denke ich mir so: „Okay, der ist 50. Ich glaube, so 'n, äh so 'n so jemand, der 10 Jahre ist, hat könnte den gleichen Stil haben.“ Und dann erwische ich mich so selber, dass ich mir denke: „Ja, eigentlich ist es doch total egal“, ne, und der kann ja machen, was er will und dann kommt auch der Gedanke: „Ja, ist ja total schön für ihn, dass er da so dabei bleibt.“ Und dann frage ich manchmal, ob das 'ne eigene Unsicherheit ist, die dann hochkommt. Also, weil theoretisch sagt's dir ja keiner, ne, dass es schlecht ist, ne?